Hmm, aku mau tahu nih perspektifmu ya, gimana, eee, ini berandai-andai gitu ya, mmm, gimana menurutmu, kalo misalnya sekarang kan era udah era gadget teknologi ya, serba layar gitu kan, screen screen di mana-mana. Nah, ini kalo misalnya sampe, eee, semua tuh hilang gitu ya, alat komunikasi cuma lewat layar doang, menurutmu apa yang terjadi tuh? Bisa explore nggak? <chuckles>
Iya, mhm. Iya, Mhme. Mhm. Iya, Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Yang bakal terjadi ya, <chuckles> kalo semua layar itu hilang segala macem kayaknya, eee, manusia mungkin bakal lebih dekat secara personal sih, menurutku ya. Memang kita bakal kehilangan, eee, kontak dengan orang yang jauh gitu kan, tapi dengan orang-orang yang tinggal di dekat kita, yang kita temui sehari-hari, aku rasa, eee, personal bonding-nya tuh lebih aka lebih bagus gitu, jadi bakal lebih erat. Karena kita tuh kan, eee, akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini lagi sih, mungkin udah berapa tahun terakhir ini, kita tuh nongkrong juga masih scroll HP gitu kan. Kan ada yang kayak gitu kan masih, padahal esensinya nongkrong itu kan biar kita tuh kayak, ya bercengkerama lah intinya kan, tapi kok masih ada aja gitu, yang main HP gitu. Jadi aku rasa kalo ini tuh hilang, HP itu hilang, segala macam tuh hilang, aku rasa kita bakal lebih deket, gitu.
Iya iya iya. Mhm mhm. Mhm. Iya. Oke. Oke, sekarang seb eee, terbalikannya nih. Sebaliknya, sisi ekstrim yang lain nih. Kalo justru semua hilang, kecuali layar nih, tinggal yang tertinggal sebagai alat komunikasi, kita cuma punya layar aja nih, untuk komunikasi sama ya eee, satu sama lain. Nah, kira-kira gimana itu, eee, keadaan, eee, pada masa itu gitu ya, kalau itu terjadi?
Mhm. Mhm. <chuckles> <chuckles> Waduh! Mhm. <chuckles> Iya. Mhm. <chuckles> Waduh, ini kayak di film-film ja jatuhnya ya, film-film kayak Post-ap apocalyptic gitu kan, tau kan? <chuckles> Nah e gini s menurut ak menurut aku tuh manusia nggak bakal ada bedanya dengan robot gitu, tau kan? <chuckles> Jadi kita tuh kayaknya sama aja dengan robot gitu, kalo iya lah, kan, robot kan bukan manusia gitu kan, kayak dikendalikan lewat layar, re remote segala semacam lah intinya kan. Nah sama aja kalo manusia cuman, b eee, berkomunikasi lewat layar, lewat ponsel gitu kan, tanpa mungkin, eee, bercengkerama m sehari-harinya gitu, secara langsung. Aku rasa kita nggak jauh beda dengan <chuckles> r robot bahkan mungkin sama gitu kan, nggak ada lagi yang namanya, eee, komunikasi secara organik gitu kan, kayak kita tuh kan kayak tetep butuh gitu apa ya namanya, eee, kayak
Eg Oy Iya, gimana gimana? Oke, gimana tuh? Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm mhm mhm. Mhm mhm. Oke. Mhm mhm mhm mhm, mmm. Mhm.
berinteraksi secara langsung gitu kan. Karena manusia itu kan makhluk sosial gitu. Jadi, ya walaupun memang kita juga berinteraksi lewat, eee, media sosial, lewat internet. Tapi, aku rasa itu nggak bakal bisa menggantikan yang namanya kita ngobrol langsung gitu. Karena, eee, dari suara secara langsung, fisik yang kita lihat gitu kan, sentuhan, itu nggak bisa tergantikan sih.
Mhm mhm. Oke. Betul. Mhm mhm mhm. Mhm. Oke ber eee, berarti gini tadi, eh apa, jadi persis kayak robot ya. Nah berarti ya, kalau misalnya boleh di, eee, di apa ya, didaftar gitu ya, ditulis, dibuat list-nya, itu apa aja yang hilang ya ketika interaksi manusia seperti robot berinteraksi? Boleh di ini nggak, disebutin nggak apa aja tuh yang bakal ya kita akan kehilangan apa saja gitu? Mhm mhm.
Iya. Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Yang hilang ya? Yang hilang yang pertama pasti itu, eee, kayak selayaknya manusia lah gitu kan. Kita kan, eee, apa ya, indra gitu, penggunaan indra kita tuh berkurang yang jelas pasti, itu yang pertama gitu kan. Jadi kan makanya, eee, penglihatan, pendengaran, sentuhan, itu kan kan 5 indra itu kan, eee, itu nggak bakal bisa kita pakai gitu kalau gitu cuman, eee, berkomunikasi lewat internet begitu kan. Yang ke-2 mungkin esensi dari hidup sebagai manusia itu sendiri sih, karena kita kan hidup sebagai manusia itu kan harusnya memang, kita keluar gitu kan menjelajahi dunia, kita lihat isi-isi dunia, kita ketemu orang gitu kan. Nah, kalau cuma lewat layar kayaknya kita tuh, kayak apa bedanya dengan, eee, kecerdasan buatan zaman sekarang gitu kan yang kita bercengkerama lewat eee, lewat internet jok gitu, iya kan?
Mhm. Oke. Mhm mhm mhm. Kem apa, fungsinya ya kepekaan indra, mhm. Mhm, menarik. Mhm mhm, menarik. Mhm. Mmm, oke. <laughs> Mmm. Oke. Mhm mhm.
Iya, jadi 2 itu sih Kak yang paling utama menurutku.
Mmm. Oke, berarti, eee, kalo, eee, misalnya alat komunikasi yang tertinggal hanya layar ya, manusia sa satu sama lain itu ya tadi kepekaan, eee, indra itu akan hilang dan, eee, interaksi jadi, hmm, akan sangat berkurang ya dari, eee, dari segi apa nih? Kualitasnya kah? Intensitasnya kah?
Mhm. Iya. Akan berkurang, iya. Semuanya.
Pengurangannya ya? Hmm, oke.
Soa semuanya tuh ber bakal berkurang. Mhm.
Mmm, itu tadi, eee, apa, eee, ikatan emosi gitu ya, ya apa ya, interaksi itu kan me me apa, mengikat ya, emosi ta satu sama lain itu juga eee, tadi kamu bilang, eee, itu juga akan sangat berdampak gitu ya, bagi hubungan sama manusia. Nah, eee, sekarang kan, se e sebetulnya ya, eee, kalau kalau diliat-lihat itu, e layar tuh udah jadi 1 media yang betul-betul diandalkan ya, untuk, eee, komunikasi ya, antar sesama manusia, gitu. Nah, menurutmu, eee, dengan fenomena hari ini ya, sekarang, yang kita te kita, apa, hadapi gitu, itu apa yang paling sering disalahpahamin, nih? Kalau kita cuman, eee, berkomunikasi lewat teks aja nih, atau lewat chat ya, apa pun itulah yang medianya layar, apa sih yang yang, eee, resikonya gitu, atau dampaknya ya, yang paling sering disalahpahami dari komunikasi sesama manusia? Mhm mhm mhm.
Iya. Mhm. Mhm. Benar. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Resikonya ya, s heeh. Paling gini sih, kadang-kadang kita lewat chat itu kan, eee, dari yang kita baca, sama yang mungkin, eee, pengirim atau teman kita kirim ke kita tuh, maksudnya tuh beda, gitu. Misalnya gini, pas mereka tuh kirim, eee, pesan dengan caps lock, tau caps lock, kan? Kalau yang hurufnya tuh besar-besar semua itu kan. Nah, kita tuh kan biasanya kan menanggapinya itu, eee, "Oh," mengira, "ini pasti oh, pasti ini menghardik," gitu kan, marah-marah ini kan, nadanya tinggi, gitu. Padahal kan, belum tentu begitu sebenarnya kan, apa yang dia mau mungkin. Nah, terus juga kadang-kadang pas, eee, pengirim itu pakai tanda seru di di akhir kalimat kan
Hmm. Iya. <chuckles> Oke. Mhm mhm. Mhm.
kadang-kadang kita juga mengartikannya sebagai marah-marah, gitu kan, mungkin, atau setidaknya emang kayak, "Wah menyegak." gitu istilahnya, kan. Nah, padahal kan belum tentu begitu. Jadi kayaknya lebih ke kesalahpahaman aja, gitu, kan. Karena kita tuh nggak bisa melihat emosi, gitu, yang ada di dalam kalimat, gitu kan. Karena itu kan cuman tulisan gitu, nggak kelihatan emosi, eee, pengirimnya tuh mau ngomong apa sebenarnya.
Oke oke. Mhm. Mmm. Mmm. Oke. Oh. Mmm, wah menarik, ya. Jadi walaupun udah di eee, ...iringi oleh simbol-simbol, misalnya, tanda baca, atau pun tadi, eee, cara bertutur lewat caps lock atau, eee, apa, komunikasi biasa, tapi selama itu teks, masih bisa disalahpahami ya, menurutmu? Nah, kalau ini kan sekarang juga, eee, semakin banyak ya fitur-fitur gitu lah, yang seolah-olah tuh bisa menggantikan emosi kita nih, kayak emotikon, stiker lah, GIF, dan lain-lain, gitu. Nah, menurutmu itu, ini enggak sih, membuat, eee, satu kemajuan nggak sih untuk, eee, komunikasi itu menjadi mengurangi kesalahpahaman gitu, dalam komunikasi chat ya, khususnya, lewat teks itu, gitu?
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Benar banget. Mhm. Iya. <chuckles> Iya iya. Mhm. Iya iya, heeh. Ya, jelas sih menurutku, itu tuh bisa sih mengurangi, eee, apa namanya, kesalahpahaman tadi itu, kan. Kayak misalnya gini, kita habis mengirim chat, ya mungkin kadang-kadang bisa disalahartikan sebagai, eee, sesuatu yang negatif gitu kan, terus kita kirim lah GIF yang, eee, kelihatannya tuh bercanda gitu kan, nah itu kan mungkin bisa menetralisir suasana, gitu. Tapi, ya tetap sih, enggak bisa menggantikan yang komunikasi secara langsung, tapi jelas emang kemajuan sih dalam, eee, dalam, ya dunia, eee, per-chatting-an di internet.
Mhm. Mhm. Mmm. Mhm mhm. Mmm, oke, itu berarti itu, ada lah ya, eee, apa ya, mungkin, eee heeh. Tapi ya tetap, tadi ya, nggak bisa menggantikan, eee, tetap pe e pan pandanganmu seperti itu, ya. Nah kalau, eee, menurutmu nih, apa yang, eee, apa yang paling nggak bisa layar itu wakilkan, gitu? Eee, dari tatap muka, ya. Misalnya entah itu, eee, hubungan antar keluarga lah, atau, eee, kantor kah, atau, eee, pertemanan, ada enggak, eee, momen tertentu yang betul-betul sama sekali itu enggak bisa digantikan oleh komunikasi lewat layar?
Ada ada, jauh. Mhm. Teng nggak bisa. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Eee, se sebenernya <chuckles> kebaik eee, sebagian besar itu tuh, enggak bisa digantikan, kan, cuman, eee, layar ini kan memang bisa, ya jelas dong membantu, gitu, kan, membantu, ya bisa dibilang orang-orang yang kayak terpisah jauh, mungkin pasangan, gitu, kan, atau teman yang terpisah jauh. Nah, itu tuh membantu banget jelas, kan, untuk, eee, <sucks teeth> kayak saling kasih kabar, gitu, kan. Cuman untuk menggantikan ya mungkin tidak akan pernah bisa, gitu, karena ya, yang namanya kehadiran secara personal itu kan jelas beda, gitu loh, kita ngobrol dengan orang lewat video call sama orang itu di depan kita tuh kan kayaknya beda banget, gitu, kan. Kayak, ada aja yang beda, gitu, kayak ya kita, kan, enggak bisa menyentuh orang tersebut gitu kan, kadang-kadang juga kualitas videonya juga gas pasti nggak sebagus kita melihat langsung gitu kan, belum belum lagi kita enggak bisa menyentuh orangnya, gitu kan. Jadi seakan-akan kita tuh kayak, ya bukan kayak ngobrol dengan robot sih tapi, ya, <chuckles> kayak, ya ngerti lah kayak video, gitu, kan, kayak kita ngob bicara dengan video gitu, jadi
<chuckles> Mmm. Mhm, mhm. Mmm. Oke. Mhm, mhm. Mmm, mhm mhm. Mmm. Oke. Mhm mhm. Mhm mhm.
enggak bis tetep enggak bisa sih menurutku. Jadi
Mhm mhm.
<tsk> gimana ya, kalau soal ini tuh memang enggak bisa, sih, emang enggak bisa, iya.
Mhm mhm mhm. Nah, sebaliknya, nih, eee, apa, momen atau, eee, apa ya, eee, mungkin juga kejadian gitu ya, ya momen, kejadian atau kegiatan yang, eee, layar tuh betul-betul ngebantu kamu banget gitu, artinya ya di situ, eee, mungkin momen-momen yang enggak bisa dilakukan, gitu ya, eee, ketika tatap muka ada enggak? Kamu ada pengalaman enggak? Di mana kamu ngerasa, eee, apa, bersyukur banget, nih, ada alat komunikasi yang yang secanggih sekarang gitu, sehingga ada momen tertentu yang, wah, aku jadi bisa ngelakuin ini, nih, meskipun, eee, apa namanya, ya saat itu enggak bisa mungkin pertemuan fisik. Boleh di-share enggak kalau ada pengalaman yang cukup berkesan soal itu? Mhm, gimana tuh?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm, ya ya, ada dong. Mhm, ada ada ada. Misalnya gini, aku kan kerja, gitu, kan, jadi, eee, kebijakan di tempat kerjaku tuh ku kerjaku tuh ini, kan, mmm, 2 minggu eh, 2 minggu, sori, 2 hari dalam seminggu, gitu, kan, harus masuk ke kantor, kan berarti sisa 3 hari kerjanya itu, kan, berarti kita, kan kita kan, bisa kerja dari rumah gitu kan, work from home gitu. Nah, jadi dan kalo kita ada meeting, ya berarti kita tinggal buka lewat laptop aja gitu kan, tersambung, gitu gi kita tinggal meeting, jadi kita enggak perlu ke kantor, gitu, kan. Jadi kita kadang-kadang tetap bisa kayak liburan itu sambil kerja juga, gitu, kan. Jadi ini sih sisi bagusnya, jadi aku bukan berarti bilang, mmm, kayak, "Oh, jelek," gitu, kan, video call segala macam itu, layar itu jelek, enggak, enggak enggak, jelas, cuman kalo kita topiknya membahas menggantikan, gitu, kan, kayak interaksi manusia jelas enggak, gitu. Jadi kalo bisa ketemu langsung, ya ketemu langsung gitu.
Mhm, kan. Mmm. Oke, mhm. Mmm. Mhm mhm. Mhm mhm. Oke. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Mmm, oke oke, tapi nih dari pengalamanmu dengan kemudahan seperti itu ya, pernah enggak kamu ada hal-hal yang, e iya, di saat, eee, kamu membutuhkan pertemuan, gitu ya, misalnya tadi ya, dalam konteks pekerjaan, gitu. Nah, layarnya tuh tidak membantu gitu, <chuckles> eee, malah bisa jadi malah kontraproduktif. Pernah enggak kamu menghadapi satu, eee, miskomunikasi gitu, dikarenakan, eee, apa sih, eee, komunikasi yang terbatas, gitu? Kalau ada gimana ca cara kamu handelnya?
Mhm. Ya. Mhm. Oh. Mhm. Eh. Mhm. Gimana ya, <chuckles> kadang-kadang gini, sih, kayak kita tuh, kan, menatap layar itu, kan, sama aja sebenernya dengan scrolling, kan, walaupun yang kita lakuin beda mungkin, kita kita di dalam meeting tapi, kan, tetap juga kita tuh ada yang namanya kayak kejenuhan mata, gitu, kan. Jadi kita tuh kayak menatap layar, bikin mata tuh capek, jadi kita tuh hilang fokus gitu, jadi pas apa yang dibilangin pas meeting, itu kita kayak ha ho ha ho, gitu, istilahnya, kan, bingung, gitu, kan. Belum lagi kita, kan s sering harus, eee, menatap kamera gitu kek eh, kok natap kamera sih, kayak menghidupkan kamera, gitu, kan, pas meeting, gitu, kan, ditambah kita tuh ada hadir, gitu, kan, di meeting tersebut, tapi kadang-kadang, setelah kita ngidupin kamera tuh, kita tuh pasti kayak, kadang-kadang bukan terfokus ke siapa pembicaranya, kadang-kadang kita malah fokus ke diri kita sendiri. Kita bagus enggak, sih, kelihatannya itu? Kita ganteng enggak, sih? Kita cantik enggak, sih? Gitu, kan. Jadi kita tuh sibuk kayak memperhatikan diri sendiri jadinya, kan, heeh. <laughs>
Heeh, mis mungkin, mhm mhm. Mhm mhm. Oh, oke. Oke oke, mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mmm. Oke, oke oke. Jadi ada, ini ya, ada potensi buat salah fokus ya, padahal dari segi komunikasi semuanya, udah udah, kayaknya udah settle, dan udah, ya, mungkin teknologi yang digunakan juga, eee, udah bagus juga, gitu, kan, tapi ternyata keterbatasan bukan karena itu aja ya, tapi a ada juga dari sisi internalnya yang mungkin enggak siap atau, eee, kendala tertentu, gitu. Wah, menarik ya. <chuckles> Nah, eee, kalo menurutmu sendiri, nih, dengan adanya berbagai fitur yang semakin, apa ya, eee, ya mencoba mungkin ya, mencoba untuk menjadi penghubung paling baik, nih, antar manusia ya, kayak sekarang udah ada video call, kan, eee, ada voice note juga, ada pilihan tuh bukan sekedar teks aja, nih, tapi udah, eee, berkembang terus. Eee, menurutmu apakah ini, ya, apa, berjalan ke arah, ya suatu hari memang pengurangan interaksi akan semakin berkurang, gitu, artinya, eee, komunikasi lewat layar tuh akan menjadi hal yang utama. Seberapa optimis kamu tentang hal ini, atau pesimis mungkin ya, tentang, eee, <sucks teeth> perkembangan teknologi ini, gitu? Ke arah hubungan manusia ya, komunikasi khususnya. <chuckles>
Iya heeh. Udah udah. Udah bagus. Mhm. Ya. Bener, mhm. Iya, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Oh, mhm. <laughs> Karena hubungan manusia, sih, ya bisa dibilang bagus, sih, sebenarnya, karena kalo kita ngelihat dari segi, eee, dari segi mungkin hubungan manusia bisa dibilang pasti ada ya, dibilang bisa dibilang, mmm, kemajuan lah gitu, kan, karena dulu, kan, orang, kan, harus berkirim surat, gitu kan. Sekarang enggak perlu lagi gitu. Jadi tinggal buka HP tinggal, eee, video call aja bisa, gitu kan. Cuman takutnya itu, kan, pasti ada aja orang yang mungkin kadang-kadang bisa ketemu, mungkin tinggal satu kota, gitu, kan, tapi dikit-dikit video call aja gitu kalo mau ngomongin sesuatu, kan, bukannya malah ketemu, gitu, kan. Tapi mal mereka tuh dikit-dikit, mmm, HP gitu kan, jadi kayak istilahnya tuh abuse of technology, gitu, kan. Jadi kayak teknologi itu, kan, kita gunain, kita manfaatin kan kalo kita perlu-perlu banget, gitu, kan, kayak video call tadi, gitu, kan, kalo nah, tapi kadang-kadang ada aja orang yang kayak males, gitu, kan, eee, "Ah, kita video call aja lah," gini, kan, padahal kita bisa diketemuin secara langsung gitu. Itu kan pernah, itu, aku dulu waktu SMA, mmm, kita tuh kan sas satu kelas itu kan, kita mau ngebahas, eee, tugas kelompok, nih, yang ada kita malah video call-an aja gitu, bukannya ketemu padahal kita tinggal jarak berapa ratus meter doang padahal. <chuckles> Tapi kita malah video call, gitu, kan, kan, agak-agak gimana gitu. Jadi takutnya sih, ya interaksi antar manusia tuh berkurang, gitu kan, bukan karena teknologinya tapi salah manusianya, gitu, yang yang malas, gitu kan, malah dikit-dikit teknologi dikit-dikit teknologi, gitu.
Oke. Oke. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Mhm mhm mhm. Mhm. Oh. <chuckles> Oke. Oke oke, heeh. Oh, impact psikologis yang paling besar apa kalau sampai itu terjadi? Di dikit-dikit teknologi dikit-dikit teknologi, nih. Impact oh.
Eee, yang ada sih kesepian di ting eee, di kalangan manusia bakal meningkat, sih, karena orang secara online kan enggak bakal bisa punya temen yang emang bisa dibilang mungkin sejati lah istilahnya, gitu, kan, kayak teman online ya, ada ya, tapi kan enggak mungkin kayak asli, gitu, jadi, ya, gitu lah.
Mmm, menarik. Oke. Wow, weh, <chuckles> wow, terima kasih nih udah berbagi perspektif ya, sama opini-opininya. Terima kasih banget, oke, sampai ketemu ya, <chuckles> thank you.
Iya, sama-sama. Iya.